Heu, là non, là j'ai fait un peu une pause avec le persan, là je me concentre un peu sur l'arabe. En fait le persan, heu, j'ai les bases, si tu veux. Donc en fait, il faut juste que je pra continue de pratiquer. Et puis peut-être qu'avec un peu de repos, heu, si je reprends plus tard ce je serai je serai plus en forme. <chuckles> Et là j'essaie de me concentrer un peu plus sur l'arabe, pour l'instant.
OK. D'accord, OK. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. <chuckles> Ben Ouais, tu as raison, hein. Tu as raison.
Mais, mais bon, je parle, heu, je parle persan quasiment tous les jours avec des gens donc, heu, ça va.
Mmh, mmh, mmh. Bah ça, c'est bien, c'est cool, franchement. Et heu, après qu'est-ce que tu ferais avec, heu, ces langues, heu, ces traduction?
Mmh. De traduction ou peut-être, heu, une fois que mes enfants seront grands, m'expatrier, heu, pour travailler là, à l'étranger dans des structures, je sais pas.
Mmh. Oh c'est génial hein, c'est trop bien. Mmh mh.
Ouais. Et puis par exemple si j'ai une clientèle de ces pays-là, au moins j'ai pas de problème pour discuter, <chuckles> c'est
Bien sûr, et c'est c'est tellement important de savoir parler la langue, heu, de l'autre. Parce que niveau communication, c'est tellement mieux. Tu sais tu sais si une personne parle pas anglais, tu vois, heu, c'est
Ouais. Ouais. C'est ça, oui. Ouais bah m malheureusement, c'est souvent le cas, ouais.
Mmh, mmh, mmh. Non c'est c'est mieux parce que même pour comprendre des choses, heu, parce que même en anglais des fois tu as du mal à trouver des des mots, tu vois? tu vois, heu, ouais, ouais. Si tu connais le mot dans la la langue-même, c'est encore mieux. Ouais.
Ouais, ouais, heu, c'est vrai. Ouais. Ouais. Exactement, et puis, heu, puis j'en profite, j'ai, heu, j'ai des gens pour parler ces langues à côté de chez moi donc, heu.
Ah, c'est trop bien! Et et heu Mmh mh. Mmh ouah c'est génial. Et heu, justement est-ce que, heu, partager ta joie avec d'autres personnes, heu, c'est, heu, important?
Ouais.

Et bah, en fait, heu, c'est les voyages et heu, rencontrer des nouvelles personnes et faire des formations. Enfin j'ai j'ai plein de joie, je crois. Heu, ouais, ouais, et et toi alors?
Ouais. Ouais et ben c'est top, hein! <chuckles> Heu, je dirais ma plus grande source de joie, déjà, c'est mes enfants.
Mmh mh. Ouais.
Bah, après je suis une personne, heu, joyeuse en général, donc, heu, c'est il y a pas forcément quelque chose, heu, de particulier qui me mette en joie. Je dirais mes enfants, mes chats peut-être, heu, et heu
Mmh ça c'est bien. Mmh mh. Waouh, franchement, les petits bonheurs quotidiens, ça c'est ouais.
Oui et puis et puis heu, les, pff, les petites réussites, les petites choses, heu, agréables du quotidien, heu
Mmh bien sûr. Mmh mh.
Ouais.
Mmh, mmh. Non c'est cool. Bah je j'ai oublié mes enfants aussi, bien sûr, hein. <laughs> Heu, c'est q s heu heu. Mmh.
Heu faire faire ce qu'on nous dit de faire. Ouais. <laughs> Ouais et puis, lib et puis être, heu, quelque part avoir une sorte de liberté, de d'être libre de faire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut.
Ouais. C'est ça.
Ouais, et de mmh.
En fait c'est c'est c'est ça qui est bien, c'est qu'on on n'est pas contraints de certaines choses et qu'on peut en fait exprimer, heu, notre joie par plein de de choses. Ça c'est cool.
Ouais. Ouais parce que parce que nous on n'y pense pas, mais il y a des gens malheureusement qui n'ont pas cette chance, hein.
Mmh, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Tout à fait.
Surtout surtout des femmes, heu, dans dans d'autres endroits, elles peuvent pas, heu, s'exprimer, elles peuvent pas choisir ce qu'elles veulent faire. Ouais.
Dans les pays heu ouais c'est ça. Mmh, mmh, mmh mh. Elles ont et ouais, elles peuvent pas s'exprimer, elles ont après elles sont contraintes, de se taire. Heu, enfin ça c'est c'est difficile, hein. Ouais, je peux comprendre ouais. Bah, c'est ça que je dis toujours à mes enfants: «Vous avez de la chance en fait d'être, heu, nés, heu, ici. Bah, ça vous permet en fait, heu, de enfin vous êtes assez libres». Tu vois?
Mmh. Ouais. Oui. Oui et puis après, heu, on peut toujours, heu, faire ce que faire ce qu'on veut. Faut s'en donner les moyens, c'est sûr, c'est pas toujours facile. Mais, heu, personne, heu, ne ne t'empêche, en fait, de faire ce que tu aimerais faire.
Voilà. Mmh mh. C'est vrai. Bien sûr, hein, c'est ça. Ouais. Non mais après, heu, je pense qu'ils comprennent un peu, mais des fois, tu sais, heu, quand ils disent: «Oh c'est pas juste, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça». Je fais: «Bah écoute, il y a dans d'autres pays, heu, des ou d'autres endroits, des personnes qui peuvent pas faire tout ce que tu peux faire toi». Tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais et puis et même financièrement, heu, on a quand même des des des aides, on a ce qui même si parfois plaint que c'est pas assez, mais on a le moyen de de faire ce qu'on v ce qu'on peut, en fait.
Mmh mh. Bah oui. Ouais bien sûr, hein, bien sûr. Heu, c'est vrai que niveau aide, heu, on n'est pas tous, heu, logés de la même façon mais c'est normal en fait. Voilà, c'est normal. On n'a pas les mêmes moyens. Tu vois?
Ouais. Ouais.
Ouais et justement, est-ce que, heu, cette source de joie a changé au fil du temps?
Il a